Tout à fait et je recommande, après, peut-être que c'est pas valable pour tout le monde, mais d'y aller étape par étape en essayant de pas se mettre la pression. Bon, je je dis ça alors que je sais très bien qu'il suffit pas de dire de pas se mettre la pression pour que ça marche, mais <chuckles>
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr.
C'est pour ça, je pense, des petits objectifs. Heu, après, ce que j'ai fait aussi au travail là, quand j'étais dans
Mmh mh, mmh.
dans ce, bah, ce but un peu de d'être moins timide, j'ai fait des petites choses, genre, heu, j'ai amené des viennoiseries, tu vois? Parce que là, les gens, ils sont <chuckles> c'est clair.
Ouais. Ah! Bonne idée ça. Ouais, c'est malin ça. <laughs> Ah ça, toujours, tu as ah mais en France, tu achètes les gens avec la nourriture, c'est clair. <laughs> Non, mais c'est vrai que ça ça ajoute de la convivialité tout de suite, ça met tout le monde à égalité, donc c'est une très bonne idée. Et du coup, alors ça faisait quoi quand tu ramènerais tes petites viennoiseries le matin?
Ah hé! <chuckles> <laughs> Bah, en fait, c'est bête, mais comme tu les poses dans la cuisine, heu, après, bah, les gens, ils arrivent à l'heure qu'ils arrivent, hein. Tu es pas tu arrives pas tous en même temps. Du coup après, ils viennent te voir dans ton bureau en te disant: «Ah bah merci, c'est sympa», machin. Et là, du coup, ça engage la conversation.
Mouais. Mmh mh. Ah! Et ouais. Ouais, c'est plus simple. Ça fait un petit peu en différé, tu es pas, mmh, c'est pas frontal. Ah, c'est pas mal ça. Ouais.
C'est ça. En plus, c'est eux qui viennent vers toi au final. Donc quand tu es timide
Oui, c'est ça, c'est un petit hameçon pour a pour, heu, attirer des <chuckles> des poissons qui sont les collègues. <laughs> Parce que, mmh, justement, là, c'est intéressant ce que tu dis. Hem, toi tu es alors, malgré ta timidité, est-ce que tu étais quand même à l'aise si des personnes venaient te voir pour discuter avec toi?
<chuckles> Ouais. Ouais, c'est ça, ça c'est